Tu sais, alors, heu, m moi, j'aime j'aime beaucoup voyager. J'aime j'aime bien découvrir des lieux, changer d'air, heu, sortir de ma routine. Heu, mais, il y a un truc dont je parle pas trop en fait, c'est à quel point, heu, ça peut m'épuiser
D'accord.
physiquement et mentalement et heu, qui plus est, quand il y a pas mal d'imprévus qui se qui se cumulent. Tu vois?
Oui, normal.
Donc, j'avais envie de parler de ça, alors je sais pas, je vais peut-être te te donner l'impression de de vider mon sac un petit peu, mais en même temps, si jamais tu as 2-3 conseils à à me formuler, ça pourrait, peut-être, m'aider.
Oui, oui complètement. Alors c'est tout à fait, heu, normal, heu, quand on change, heu, d'environnement, quand on voyage, qu'on va découvrir une autre culture, qu'on rencontre, heu, de nouvelles personnes. Notre cerveau il est, heu, stimulé par, heu, la nouveauté. Donc c'est tout à fait, heu, normal que tu te sentes fatigué quand quand tu voyages. Heu, en plus de ça bon, heu, rajoutons, heu heu, le jet lag, heu, le transport, heu heu, voilà, c'est de la fatigue, heu, cumulée, heu, en plus. Hem, est-ce que est-ce que tu voyages souvent, heu, ou est-ce que, heu, c'est vraiment voilà, heu, à titre, heu, récréatif, heu, 1 ou 2 fois par an? Heu, quel quel est ton rythme, heu heu, quelle est la la fréquence à laquelle tu voyages?
Oui. Alors en fait, j'essaye de lier, heu, l'utile à l'agréable, c'est-à-dire que je voyage en 1er lieu pour le travail et à chaque fois que ça se produit, allez, c'est 5-6 fois par an, heu, je je prévois de rester un peu plus longtemps pour, heu, pour découvrir, heu, découvrir les lieux et puis, heu et puis prendre un peu de un peu de temps pour moi, après cette, heu, après cette se cette session de quelques jours de travail.
OK. Ouais, ouais tout à fait. Alors, il y a peut-être, heu, il y a peut-être un début, heu heu, de réponse, heu, là-dedans. Heu, peut-être aussi que de manière, heu heu, inconsciente, heu, tu assimiles aussi, heu, voilà le voyage non pas à quelque chose de reposant, mais à quelque chose de productif. C'est-à-dire, heu, voilà, heu, d'abord le travail et puis ensuite, heu heu, de manière assez, heu heu, mécanique, on enchaîne sur, heu, allez 2-3 jours, heu, de tourisme. Puisque, bon on y est, alors, heu, il faut le faire quoi et hem et peut-être aussi, heu, que, heu, tu pourrais remettre, heu, du plaisir ou en tout cas, heu, retirer, heu, la fatigue, heu heu, du du du voyage en, heu, en en réservant en fait ces voyages à à quelque chose de tout à fait, heu heu, exclusivement récréatif. Qu'est-ce que tu en penses?
Oui, c'est ça pourrait, heu, ça pourrait tout à fait, heu, convenir et m'aider. Heu, en effet, hem, heu, après c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez, heu, organisé. J'aime bien, heu, les choses épurées, j'aime bien, heu, tout ce qui est minimaliste et donc j j'aime bien emmener le moins de choses possibles ou en tous les cas, que tout soit bien, heu, sectorisé dans ma valise, heu, voilà. Heu, pour dire je vais préparer, heu, je vais préparer, heu, vraiment, heu, tout ce qui est électronique dans un petit sac accessible pour pouvoir le sortir à l'aéroport directement. Heu, bref je suis pas celui qui te fait attendre à l'aéroport pendant 15 minutes parce qu'il a une ceinture à enlever et puis qu'après il fouille au fond de son sac parce qu'il a son dentifrice. Non, tout est super organisé et en fait je crois que, bah, ma fatigue elle commence là. Elle commence dès le dès la préparation de la valise, heu, pour que tout soit, heu, millimétré et heu, et ordonné, heu, le le mieux possible quoi.
D'accord. Oui, c'est que finalement, heu heu, tu, heu, tu mets peut-être aussi, heu heu, la barre un petit peu plus un peu un petit peu trop haute dans le sens où, heu, peut-être que si tu te relâchais un petit peu, que tu mettais moins d'énergie dans l'organisation, heu, dans la structuration, on va dire, de de ton travail, heu, peut-être, heu, que tu aurais un petit peu plus, heu, d'énergie pour, heu, vivre le voyage quoi. Peut-être que tu te tu te fatigues, heu, en amont.
C'est ça, je me je me fatigue en amont, oui oui tout à fait, ouais. Heu, bon après il y a évidemment, heu, le fait d'arriver à l'aéroport, de porter les valises, heu, d'avoir plein de gens, plein de bruits comme ça autour de moi. Heu, tout ça me me m'épuise, heu, davantage encore. Mais c'est aussi pour ça que je que je prépare bien les choses en amont. Parce que ça m je j'ai besoin de passer le moins de temps possible, heu, dans ces structures-là, heu, comme, heu, comme la douane, à l'aéroport où ils doivent tout fouiller. Heu, moi, tout est prêt à sortir, tout est dégainé directement et heu, voilà je je je sais où je vais et heu, pour moi le principal c'est de de fuir, heu, de fuir la foule. Donc comme tu dis, heu, oui oui c'est pas gagné, heu, de partir, heu, fatigué, heu, pour pouvoir se reposer. Après c'est c'est pas simple.
Oui, c'est jamais rigolo. Oui oui. Non mais en tout cas c'est bien parce que tu as déjà, heu, mis, heu, des plans d'action, heu heu, en place pour, heu, bah, limiter le temps, heu, les impondérables, en tout cas les imprévus et ça, c'est top! Parce que bon, heu, il y a rien de de plus fatigant que que qu'un impondérable, rester bloqué à l'aéroport bêtement, enfin voilà. Donc déjà, c'est bien que tu aies, heu, que tu aies déjà commencé à à mettre en place des des des plans d'action. Après, heu, il y a aussi, heu heu, peut-être une solution dans le fait, heu heu, quand tu es dans l'avion de faire des micro siestes, de te renseigner sur le décalage horaire pour, heu heu, essayer tant que possible, heu, de t'adapter pendant le vol, heu, au au rythme de vie dans le pays où tu vas. Hem, il y a quand même des petites, heu, des petites choses qu'on qu'on peut mettre, heu, en place en en parallèle. Ça peut passer aussi par par l'hydratation, ça peut passer par, heu heu, bah, ce que tu manges aussi, la nourriture. Heu, est-ce que, heu, c'est quelque chose auquel, heu heu, tu fais déjà attention ou ou pas du tout quand tu prépares un voyage?
Oui. Alors c'est vrai que j'ai j'ai mmh, je je sais bien que mon corps m'envoie quelques quelques signaux, hein, parfois, hein. Heu, je vais avoir mal à la tête ou je vais être, heu, un peu plus, heu, irritable, heu heu, je vais avoir les jambes qui qui sautent, heu, d'impatience, heu. Heu, donc heu, oui, oui, j'ai effectivement je <chuckles> j'ai ces signes-là qui arrivent, mais je crois qu'en fait, heu, je les je les ignore en fait.
Oui. Oui,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 C'est qu'en fait, quelque part, si je comprends bien, heu, il y a ce côté: «Bon, bah, voilà, heu, je voyage, heu, non pas pour mon plaisir, non pas pour me reposer, mais pour le côté, heu, pragmatique, heu, voilà pour le travail. Heu, alors je m'accorde un petit à côté, heu, un petit peu de tourisme, heu heu, ensuite», mais bon, finalement, heu, il y a ce côté, heu, pragmatique qui fait que tu écoutes pas forcément, heu heu, tes besoins et et et et et ça et ça rejoindrait peut-être, là, heu, mon 1er conseil, heu, qui était, hem, de, peut-être, heu, essayer de te réserver, 1 fois, heu, par an, 1 voyage qui soit exclusivement récréatif, heu et qui pourrait, du coup, être dédié, heu heu, alors effectivement, hein, à la découverte du pays, le côté, voilà, heu, bien organisé, c'est c'est super. Mais peut-être, aussi, heu, intégrer dans dans dans le voyage, la notion de repos, d'écoute de soi, heu, passer, heu, 1 ou 2 jours exclusivement, heu heu, réservés, heu, au farniente sur la plage, à écouter son corps. Peut-être des choses, heu, que tu ne fais pas, heu heu, dans tes voyages actuels et qui créaient, du coup, heu heu, bah, de la fatigue et presque même de l'anxiété au préalable, quand tu quand tu quand tu prévois le voyage puisque tu sais que tu n'auras pas forcément de temps pour te reposer et prendre soin de toi.
Oui, complètement, oui, oui, complètement et heu heu, alors jusqu'à présent, de voyager juste de manière récréative, comme tu me le suggères, heu, c'est vrai que je je l'ai pas encore fait. Heu, je j'associe vraiment, heu, tout le temps, heu, les 2, heu et c'est peut-être ça aussi qui me qui m'empêche de de d'en profiter. Hein, je je l'entends, là, heu, en en en discutant avec toi et heu, c'est c'est peut-être, du coup, heu, la solution, heu, pour pouvoir profiter pleinement de de mon voyage et de de me ressourcer un peu, heu, plutôt que d'être là, noyé dans un endroit que, déjà, j'ai pas choisi, heu, pour dans lequel je vais pour travailler et avec déjà toutes les, mmh, toutes les angoisses que je peux avoir, heu, d'un point de vue personnel et heu. Bon, je pense que c'est une véritable, heu, bonne idée.
Oui. Oui, parce qu'effectivement, tu tu tu soulignes quelque chose de très intéressant, c'est que, heu, la destination, tu ne l'as pas choisie et finalement, il y a un peu cette injonction à se dire: «Bon, bah, j'y suis, je vais le visiter». Mais finalement, tu rajoutes de la fatigue, à un à un voyage professionnel qui t'a déjà, hem, pris de l'énergie, heu et et finalement, c'est vrai que c'est un petit peu, heu, dommage puisque, heu, ça peut, heu heu, créer des mécanismes un peu de défense face, <chuckles> en fait, au voyage. C'est-à-dire, heu, bah, finalement, le voyage, tu l'associes peut-être plus, heu, à quelque chose de de de d'agréable, en fait et peut-être que la solution pourrait être de de renouer, en, fait, heu, avec, heu, avec les voyages en en, mmh, en en te réservant, voilà, heu heu, 1 fois par an un petit peu de temps pour, heu, bah, pour toi, pour la destination que tu veux, pour l'activité que tu veux et puis heu, bah, du coup, remettre cette notion de cette notion de de plaisir, en fait, dans le voyage, quoi.
Et complètement, oui, mais ce qui est c'est vrai que ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que je crois que je je j'arrive pas à, mmh, à reconnaître mes limites au au bon moment, en fait. Je j'essaye toujours de, heu, d'aller plus plus loin, d'aller au-delà et jusqu'à ce que je finisse par, heu, par craquer, quoi. Heu et et donc heu, ça, je j'entends, bien ouais, je j'entends j'entends bien qu'il faut va falloir aller vers, heu, le fait d'en profiter davantage heu parce que
Oui.
bah, ouais, je j'ai envie de de de faire autrement, là, maintenant, je heu, de mettre mon énergie, heu, hem, avoir, heu, l'impression, là, de de de gâcher le les les les bons moments à chaque fois, heu et puis, heu, peut-être accepter que les imprévus, heu, fassent partie, comme tu dis, fassent partie du voyage.
Oui voilà accepter que, heu, bah effectivement l'imprévu fait partie du voyage, mais aussi t'écouter, heu, face à la fatigue que tu peux, heu, ressentir, heu, face à ces imprévus. C'est-à-dire, heu, voilà, c'est effectivement quand on voyage, heu, il arrive toujours des choses qui n'arrivent pas à la maison. Mais heu, aussi accepter que bah, toi ça te fatigue, donc heu, bah, heu: «Je me réserve, heu, des des des plages, heu, des plages horaires, heu, pour, heu, me récupérer en fait, de cette fatigue». C'est OK.
Ouais. Ouais ouais, tout simplement hein, heu, il y a il faut pas faut pas attendre d'être complètement, heu, déstabilisé là et que garder en tête que le voyage ça doit être un plaisir, donc heu, le prochain que je veux organiser sera, heu, uniquement pour moi et non pas pour le travail. Je pense que je vais commencer par là, heu, sur tes bons conseils. Parce que tu vois en en parlant avec toi là ça me ça m'ouvre l'esprit et je je comprends que, heu, je comprends vers où il faut que j'aille et donc heu, rien que ça, heu, je pense que ça va ça va beaucoup m'aider et heu, et je vais essayer d'organiser ça de cette manière là.
Bien sûr. Bah, tant mieux si ça t'a été utile.